Ồ ha. Mình thấy là cái cái khoản tiền này khá là nhiều nè. Và đôi khi thì mình thấy rằng là, ồ, các mẹ thật sự là tìm hiểu rất là kỹ, tại vì có mẹ giới thiệu là, à, bây giờ là mình phải có tiệt trùng sữa cho con nè, rồi máy hút sữa. Nhưng mà đôi khi thì đến lúc mà nó lại không hợp với cái hoàn cảnh mình chẳng hạn, ví dụ như là bạn thấy là bạn cho con ti bằng sữa mẹ đi, thì làm gì thì cần đến mấy cái máy hút sữa đó, đúng không? Ôi, thật là lãng phí! Chó đó, cái cảm giác đó mình hiểu nha.
Ờ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Đó, đó, đó. Rồi biết sao nữa hông? Con mình á, nó cũng hơi khó ngủ, thì, kiểu như là, mình lên mạng mình coi những cái, ờ, những cái review về nôi điện á, mình mua nôi điện xong rồi mình chuyển qua võng. Mà nôi điện võng á, ờ, nôi điện nó đâu có phải là rẻ đâu, mà con mình á, nó đâu có hợp tác đâu. Đặt lên một cái hả, là nó khóc "ngoe, ngoe, ngoe" lên luôn. Là bây giờ là có một cái nôi điện là, ừm, gần 3.000.000 là mình để, mình chưa có thể nào mà thanh lý lại, cũng chưa không thể nào mà xài lại được luôn nè.
<laughs> À, mình hiểu cảm giác này. <laughs> Ờ, mình thấy là những cái vật phẩm đấy là thực sự là đôi khi là mình nghĩ là mình phải cần thiết để chuẩn bị cho con, nhưng mà đến cái lúc mà vào trường hợp của mình, rồi mình lại không áp dụng được thì cũng hơi tiếc một chút. Cái nôi điện đó thì mình thấy là thực sự nó rất là đắt. Thế nên là đôi khi là cũng đắn đo là mua hay không, nhưng mà mua về thì con mình lại không hợp tác thì thật là lãng phí, đúng không? Mình hiểu cái cảm giác này của bạn này. Không biết là ờ, không biết là ấy, bình thường như kiểu là bạn, ờ, thường mua sắm, bạn cảm thấy thế nào nhỉ? Ví dụ như kiểu là: "Ô, mình thích quá! Mình cảm thấy cần thiết quá rồi mình mua", hay là bạn có một cái ngân sách nào nên là bạn à, có thể chi trả cho nó không?
Ừm. Ừ, đúng rồi á. Ừ. Đúng rồi. <tsk> Bị chửi miết luôn.